آه. يعني أنا وأنا صغير يعتبر آآ يعني لمّا بدأت أتعلّم خالص تمام؟ كان والدي هو أصلًا أ كان جايب لنا عَجَلة كده صغيرة بسنّادات، إحنا كُنّا بنلعب بيها أنا وأخويا زمان. آآ كان أخويا أصغر منّي وخلاص إحنا الاتنين كُنّا بنسوق كده يمكن زمان من أيام الحضانة أ ما قبل الحضانة عادي جدًا زي أي عيال صغيرين، بس لمّا بدأت يعني أدخل أولى ابتدائي
حلو جدًا. مين فيكم الأكبر؟
أ أنا الكبير تمام؟ ف
يعني المفروض أنت اللي تكون بقا بتعلّمه، أنت القُدوة. <chuckles>
المفرو يعني المفروض يعني أ أ يعني أنا هاورّيكِ يمكن أكتر حاجة مضحكة في الكون دلوقتي تمام؟ آآ أنا فاكر إن خلاص لمّا كبرنا شوية كان بابا راح قال لنا: "لأ خلاص ما فيش سنّادات." وقام خَلَع السنّادات من العَجَلة.
<chuckles> إمم. دي مشكلة كبيرة. <laughs> سيبني ياحاج بالع بالسنّادات.
أنا طبعًا يعني إيه آه. هار هاركب إزاي تاني كده مش عارف؟ آآ وقال: "لأ خلاص لازم تتعلّموا." وقام نزل واقف قُدّامنا بقى في الشارع قال: "اليوم ده اليوم اللي هتتعلّموا إزاي تركبوا فيه." فأنا طبعًا كنت مُتخيّل الموضوع سهل وقُلت خلاص ما أنا أنا بقى لي كتير باسوق واتعوّدت على السنّادات، وأكيد اتعوّدت على التوازن. طبعًا باحُط رجلي من هنا وقعت من هنا <chuckles> على طول.
إمم. <laughs> مثلًا، آه. اتفاجئت. <laughs> ما فيش أصلًا، ما كمّلتش مِتر حتّى. <chuckles>
ما كمّلتش حاجة. يعني ولا كإنّي كنت بس أول مرّة أحُط رجلي في عَجَلة. اللي هو، <tsk> يخرِب بيت الإحراج. وطبعًا يعني كان في ناس كتير من صحابي في الشارع طبعًا شايفينّي كان منظر غاية في الكوميدية بصراحة. فيعني ما أتمنّاش يتكرّر تاني. آآ والمشكلة إن أنا
<chuckles> طب أخوك بقى عمل إيه لمّا لقاك أنت كده؟ أكيد خاف، اللي هو أخويا الكبير كده، فما بالك بيّا أنا. <chuckles>

والله هو سابني مع نَفْسِي، اللي هو بقى إيه، خلاص، آآ، هو شافني باجرب، فهو كان بيدِّيني إيه الحافز اللي هو أوكي جرب، تمام، آآ، مع نفْسَك، وصلت وصلت ما وصلتش خلاص، تمام، آآ، لكن المشكلة الأساسية كانت في حاجة أكبر من كده، وهي إن أنا أنا من جوايا، أنا ما كُنتش هاحس إنه أنا راضي، غير لما أعرف أَسُوقها يعني، أنا بغض النظر بقى مين اللي استفزني، مين اللي شجعني، أنا مش فارق معايّا الكلام ده كله، أنا فارق معايا إن أنا أعرف أَسُوقها زيي زيه دلوقتي.
طبعًا. طَب أنت قَعدْت تجرب مع نَفْسَك كده بعيد عنهم، عشان تثْبت لهم، والّا كان قدامهم الكلام ده؟
والله بُصِّي أنا أنا عملت أغرب حاجة في الدنيا تمام، أنا قُلت أنا مش هاقعد أقع في الشارع، أنا قمت واخد العَجَلة عندنا في الصالة تمام، وإحنا، آآ، كان وقتها الص
<giggles> أصل اليوم ده مش هيعدِّي غير لمّا أتعلم <laughs>
أنا قَعدْت أسبوع باسوق العَجَلة في الصالة، لحد ما عرفت أَسُوقها، خلاص، آآ
ومامتك ما اتضايقتِش إن هي في الصالة؟
والله اللي يتضايق يتضايق، أنا قُلت لهم: "بصوا تمام، عايزينّي أقعد أقع في الشارع وأرجع لكم الهدوم متبهدلة تراب ومش عارف إيه، وأنتِ يا ماما هتقعدي تغسلي كل شوية، كل يوم في طقم، وأنا بقى أتعور والّا أقع على إزاز، أنتِ عايزاني أقعد آآ،" وجِبتها لها بقى من الناحية دي، آه، أنتِ أنتِ عايزة تشوفيني متعور يعني، وشايفة الطوب اللي في الشارع ده، افرضي وقعت على طوبة وحصل لي حاجة، طَب ما أنا في الشقة، في البيت أمان <chuckles> آه وقُلت لها: "يعني بابا خلاص يعني هو نزل معانا وأخويا اتعلم، هو مش هينزل معايا تاني خلاص، ف خلاص خليني في البيت بقى تحت عينيكم، على الأقل لو وقعت حد يلحقني." يعني <laughs> آآ، جيت لها
<giggles> في هدف آه <chuckles> مثلًا. <chuckles> إقناع، إقناع والله برضه. <chuckles> أيوه. صح برضه. طَب أنت كان ليك صحاب ساعتها أو حاجة بيشجعوك، والّا كنت أنت لوحدك اللي في الشارع اللي بتعمل كده؟
والله هو أنا كان ليّا صحاب، بس كلهم كانوا بيعرفوا يسُوقُوا، يعني أنا تقريبًا كنت أنا الوحيد المتأخر تمام، <chuckles> يعني أنتِ متخيلة إحساسي كان عامل إزاي، يعني أخويا الصغير بيسُوق، صحابي بيسُوقُوا، آآ، يعني أنا خ آآ، منظري وِحِش مش هاقول لهم بصراحة بقى يعني، أنا مش هاقول لهم إن أنا قاعد باحاول، لا أنا ه هاجي لهم بالنتيجة أقول لهم إيه ما تعرفوش إن أنا بقيت باعرف أَسُوق العَجَلة، فهُم ينبهروا بقى.
كمان؟! أصلًا؟! <laughs> واصحابك بيس لا إحساس وِحِش بصراحة <giggles> <chuckles> على فكرة أنا أشطر منكم كلكم <giggles>
آه يعني <giggles> شُفتُم بقى أنا أنا عملت إيه، فهو أنا فضِلِت بقى كده، قاعد مع نَفْسِي، مخبِّي أسرار
كان الأسبوع ده فَرَق معاك؟